อา โอ้โฮ ถ้าเผื่อตอนเช้านี่คือเราไม่เคยรู้เลยค่ะ หรือเกี่ยวกับเรื่องคาร์ดีโอ หรือว่าพวกเวตเทรนนิง เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ เราก็ใช้การออกกำลังกายแบบง่าย ๆ เนาะ อย่างเช่น แบบว่าออกไปเดินหน้าบ้าน อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช้การเดินเร็วเอา เพราะว่าช่วงนี้น้ำหนักที่ น้ำหนักตัวที่เยอะอะค่ะ มันอาจจะทำให้เราวิ่ง แล้วเกิดอาการบาดเจ็บ แล้วก็เหมือนรู้สึกว่า เราเคยวิ่งไปแล้วอะค่ะ เราเจ็บเข่า ทำให้เราอะเข็ดไปได้แบบประมาณเกือบ ๆ เดือนเลย จนถึงเราแบบว่า เพิ่งจะกลับมาวิ่งใหม่อะค่ะ เออ กลับมาเดินดีกว่า กลับมาเดินเร็วใหม่ อือ
อ๋อ อือฮึ อา ครับ โอ้ ดีเลย อ๋อ ครับ อืม โอ้ แต่ว่าจริง ๆ ดีเลยนะครับ การที่เราแบบว่า รู้ว่าเราเคยบาดเจ็บในจุดไหนเนี่ย แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายอะเนาะ ยังไงขออนุญาตแนะนำอย่างนี้นะครับ การออกกำลังกายในการเดินเร็วตอนเช้าเนี่ยดีมาก ๆ เลยนะครับ อาจจะเดิน ติด ต่อกันให้ได้สัก เอ่อ 45 นาที หรือว่า 1 ชั่วโมง เนี้ยครับ ก็จะถือว่าช่วย เผาผลาญ ได้ดีมาก ๆ เลยนะครับ ถ้าทำควบคู่กับการควบคุมอาหารที่เหมาะสมเนี่ย ยัง ไง น้ำหนักอะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงได้เยอะเลยนะครับ แล้วก็เป็นการลดลงแบบมีประสิทธิภาพ ไม่โยโย่ด้วยครับ ส่วนการออกกำลังกาย ก็อยากจะเน้นอีกสักเล็กน้อยอะนะครับ นอกจากการเดินเร็ว ๆ เนาะ การเดินเร็ว ๆ เนี่ยถือว่า เป็นการคาร์ดีโอนะครับ ก็ดีกับระบบเลือด การหายใจ ระบบไหลเวียนนะครับ แต่ว่าอยากจะให้เพิ่มในส่วน ของ บอดี้เวตก็ได้นะครับ ก็คือใช้น้ำหนัก ร่าง กายเราเนี่ยนะครับ เป็นส่วนช่วย น ห ในการให้เราออกกำลังกาย อาจจะมีท่าง่าย ๆ นะครับ อย่างเช่น ท่าวิดพื้น แต่ว่าเป็นท่าวิดพื้นแบบสำหรับคุณผู้หญิงนะครับ ก็คือ เอ่อ ปกติของคุณผู้ชายก็จะใช้ปลายเท้าแตะที่พื้น ใช่ไหมครับ ของคุณผู้หญิงก็ เริ่มจาก การใช้เข่าก็ได้ แล้วก็ค่อย ๆ ทำนะครับ เวลาทำเนี่ย ก็ทำเป็นเซตนะครับ อย่างเช่น 1 ครั้ง อา 1-10 ครั้งต่อ 1 เซต แล้วก็แยกทำสัก 4-5 เซตอะนะครับ ค่อย ๆ ทำไป แต่ว่าถ้าเรารู้สึกเริ่มบาด ล เจ็บนิด ๆ หรือว่าตึง ๆ เนี่ยครับ อันนี้ก็ให้หยุดก็ได้ครับ แล้วก็ก่อนออกกำลังกายด้วยเวตเทรนนิงเนี่ย ก็แนะนำให้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วย ให้มีการวอร์มร่างกายขยับตัว ให้ร่างกายอะครับ รู้สึกอุ่น ๆ เล็กน้อย เพื่อที่ เอ่อ ป้องกันนะครับให้แบบว่ากล้ามเนื้อเนี่ย พร้อมที่จะยืดตัวได้ แบบเนี้ยครับ อืม
อา ค่ะ อืม อา อืม เออ ค่ะ อา ค่ะ อา อืม